अच्छा, अच्छा ये काम काम के लिए जाने के लिए, है ना? अ अ, आपको अ, आपको कोई रंग की अ अ अ, पसंद है या फिट के लिए स सोच रही हैं?
हाँ, काम के लिए भी या फिर सिर्फ ऐसे ही चाय-कॉफी पे भी जाने के लिए। हुँ। देखिए अ, मेरा रंग अ, वैसे मेरा अपना रंग थोड़ा गोरा है, तो ज़्यादातर सारे रंग मेरे पे चल जाते हैं, तो मुझे रंग की इतनी तो वो नहीं है परेशानी। पर मुझे होता है फिट ऐसा हो, जो अ, शरीर पे अच्छा लगे, भद्दा ना हो और ज़्यादा टाइट वगैरह नहीं हो और जो स्टाइल हो ना ज़्यादातर तो मैं स्टाइल का समझना चाहती हूँ, कि किस तरह से या तो मैं पुरानी चीज़ों को ऐसे स्टाइल करूँ कि वो और नई जैसी लगे, नवीन लगे, है ना? सुंदर लगें, या मैं अ, नए स्टाइल की चीज़े खरीदूँ, तो क्या मैं बहुत महँगी खरीदूँ या क्या मुझ पे सूट करेगा? ज़रूरी नहीं है ना कि अब प्लाजो पैंट्स का थोड़े टाइम पहले बहुत ही फ़ैशन चला था, पर मुझे वो इतनी खुली लगती थी, मुझे <chuckles> मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी काम के लिए। म मुझे लगता था कि हाँ, घर में पहन पहनने के लिए हाँ जी, घर में पहनने के लिए अच्छा है, हुँ।
हाँ। चिंता नहीं, हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। अच्छी नहीं है। समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। हुँ, अ अच्छा, अच्छा, बर आप अ, ओ ऐसे कपड़े जो घर पे हैं वो ठीक लग रहा है पहले से भी?
हुँ।
अ, अभी आपके पास नहीं है, एक भी नहीं है।
उम